Und, äh, ne, es gibt schon Auswahl, aber für mich sind das so alles die gleichen Dinge, weißt du, weil ich an was anderes und Besseres gewöhnt bin. So, und wenn's zur Bäckerei kommt, das meiste hat mit Kuchen zu tun und dann gibt's so 'n bisschen andere Sachen, was Süßes hier und und, äh, irgendwas Gebackenes da, das gibt's schon, ne? Aber das meiste sind Kuchen und Dekoration, muss ich sagen, leider. Und und selbst die Süßigkeiten, da hast du kein kein kein Windbeutel und einen Bienenstich und ein Schwarzwälder Kirschko t äh, Torte. Äh, die meisten Dinge so ähm, die meisten Kuchen sind gleich gemacht. Es dreht sich da oftmals nur um die Dekoration.
Mhm. Mhm. Mhm.
Mhm. Leider.
Was mir jetzt als Bild eingefallen ist, während du, äh, die amerikanischen Bäckereien beschrieben hast: Ich habe die deutsche Bäckerei im Hinterkopf gehabt oder mir vorgestellt. In Deutschland habe ich 'n Eindruck, wir verbinden Bäckerei mit Backstube, das heißt mit der Produktion hintendran. Und das, was du beschrieben hast, war bei mir eher 'n Verkaufsraum für süße Teile oder für Getreide, Mehl, Produkte.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ah, j j j so, aber nein, da ist schon hinten ist schon 'ne Bäckerei und die machen das selbst, aber w wie gesagt, die meisten Kuchen hier zum Beispiel also, ähm, in Deutschland schau dir es an, die meisten Teige hier, äh, für für Kuchen sind alle gleich. Da ist mal vielleicht 'ne 'n 'n extra-Ei drin oder 'ne andere Variation.
Kommt das kommt das vielleicht hin? Ist da 'ne Bäckerei? Mhm. Genau, so was Standardisiertes und oben die die Variante, äh, n de kommt über den ü über die Kirsche oder die Aprikose obendrauf, also der der gleiche Grundteig und dann obendrauf kommt Maracujacreme, Apfel Apfelcreme, Pfirsichcreme, irgendwas. Aber die die Trägerschicht ist immer die die das Bäckereiprodukt.
Na ja. Äh, so so ungefähr, ja. Mhm. Was anderes, genau. Aha. Ja. Äh, das so ziemlich das Gleiche. Ich meine, in Deutschland haben wir Brandteig und allen möglichen verschiedene Teigsorten, die ganz anders gemacht sind und das gibt's hier halt nicht, ne?
Ja.